Hm, also, <snorts> tatsächlich muss ich zugeben, dass ich mich nicht allzu a arg organisiere, sage ich jetzt mal. Ich bin irgendwie jemand, der so 'n bisschen vor sich her lebt und halt, ähm, ja, von Termin zu Termin irgendwie, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, ja, hin und her lebt, weißt du?
Aber woher kennst du dann woher kennst du deinen ganzen Termine?
Ähm, also, ich habe jetzt keinen Wochenplan oder so was, aber ich ich sch ich bin jemand, der wacht, äh, tatsächlich morgens auf. Ich bin so 'n bisschen so 'n verdusselter Mensch, ne? Ich wache 'n ich w ich wache morgens auf, ähm, und weiß dann, heute steht das und das an, aber ich mache mir gar nicht so viel Gedanken darüber, was morgen ansteht, ne, und es gab auch halt mal Tage, wo's wo viel zu viel anstand und ich sehr überfordert war und überall hin zu spät kam gefühlt, ne? Also, ich bin jetzt wie gesagt nicht jemand, der sich irgendwie jetzt wöchentlich oder auch monatlich aufschreibt, wann er wo sein muss und so weiter und so fort. Also, Organisation ist nicht so mein Fachgebiet, sage ich mal.
Okay. <laughs> Okay. Okay, ähm, schaust du oft auf's Handy?